節目節目でやっぱりこう、対面で確認しなければいけないところは、ちゃんとやっておいた方が、後々、こう、トラブルの発生の元に繋がらないとか
うん。 うんうん。 うん。 ううん、ううーん。
うん、逆に効率が良くなるっていうのは、あの、<groans> まあ、はっきり分かってきたっていうか。
うん。 あ、うん、ううんうんうんうん。ああ、なるほど。じゃ、やっぱりこう、リモートがある意味職種とか、こう、やっていらっしゃる内容にもよりますか？どうですか？うんうん。
そうですね。あの、専門職でね、こう、人を介さなくて、その人の判断だけでできる仕事であれば、リモートワークの方が、かえって効率がいいっていう場合もありますよね。そのやっぱり、例えば会社に行くと、自分の仕事をしてても、いろんな結局間に、あの、こう、問い合わせが入ったりとかすることもありますよね。結構中断されることって多いんですよ。はい、はい。
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん、うーん。 ね。 あ、ありね、予期せぬ、ね、こう時間を取られしまうようなことってありますよね。うんうんうん。
そんそれで、結構中断されるごとに、またその対応が終わってから、また一から戻ってってやると、あの、余計に時間がかかっちゃったりとかするんですけどね。
うん。 うん。 うんうん、あ。うーん。 うーん、そうか、じゃあ、やっぱり、ちょっとこう、うん、あの、面倒なっていうかこう、うん、自分のこうリズムでできないところとかも、まあ、正直あるわけですよね、うんうんうん。うん。うん。
ありますね。 そうなんですよね。あと、まあ、上司とのやり取りっていうのも一つあるんですけど、やっぱり、面倒な上司っているんですよね。ひあの、必要以上に報連相を要求してくる上司とか、そういうあるんです。そういう方の場合は、対面だとこう一言で済んじゃうところが、やっぱりリモートだと必要以上に、結局顔が見えないから、あの、うん、ああ、対面だと1分で済む話が10分以上いろいろと <chuckles>
うん。 うん、どうですか？うん。 <laughs> あ、うん。 ああ、やっぱりね。うん。 ううん。 うん。 うん。 うん。 ああ、そりゃそれ大変です。<chuckles> すごく、うん、うんうんうん。あ、実際どうでしたか、リモートをやってらっしゃる間にそういう不都合ってありました？
説明しないといけないとか、はい。